Đúng, mình mình rất là đồng ý với cái ý kiến của bạn, nó, kiểu là, như, kiểu là, học sinh, kiểu, đã học bao nhiêu môn ở trên lớp, ừm, rồi sau đi về lại cũng không thoát được khỏi những cái bài tập của những cái môn học đó. Cảm giác nó, kiểu là, một cái vòng lặp, vòng lặp của, kiểu, sự, à, mệt mỏi ấy, đó, mình rất là hiểu.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Tại vì mình thấy á, ừm, mấy đứa nhỏ thì cái thời gian mà tụi nó sung sướng nhất là cái thời còn nhỏ, tại vì cái thời đó hông có phải lo cơm áo gạo tiền gì hết, bố mẹ đã lo hết rồi. Thì học chỉ nên chiếm một khoảng thời gian nhất định thôi, còn lại phải để cho nó trải nghiệm, trải nghiệm đủ mọi thứ từ vui chơi giải trí, hay là tự mạo hiểm gì đó nhẹ nhẹ hoặc là đi đến những nơi mới. Kiểu, nói chung là mình nghĩ là có rất nhiều thứ để khám phá ngoài cái việc học nha. Ừm.
Mặc mặc dù ừm. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, mình rất là đồng ý, mình rất là đồng ý, kiểu, thực ra vì cái bản chất, gọi là, cái bài tập về nhà thì là nó không xấu ấy. Tức là mình nghĩ là bài tập về nhà là vì để cho các em có thể ôn lại kiến thức này, để nắm chắc kiến thức hơn này, nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là nhà trường thì có thể, gọi là, tối giản lại những cái bài tập về nhà của học sinh ấy, kiểu, kiểu lâu lâu, lâu lâu, kiểu, mới ra 1 lần.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Nhưng mà nhưng mà cái cốt lõi thì cũng như là á hả, cái chương trình nó nặng á, cái chương trình nó nhiều á, dẫn đến là, ờ, cái nguyên nhân chính vẫn là chương trình học nhiều quá, dẫn đến là bài tập về nhà cũng phải như vậy. Ừm, mình nghĩ vậy.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, và nãy bạn có nói cái việc là học sinh, a, nên dành, gọi là, tuổi thơ của mình, đúng không? Ờ, với á, với, ưm, với gia đình mình, đúng không? Đó, thì mình cũng rất là đồng ý với cái ý kiến đó. Kiểu, thay vì là vùi đầu vào trong sách vở này, thì, ờ, những em học sinh thì cũng nên có những cái thời gian rảnh, ờ, để có thể chia sẻ cùng với gia đình này, hoặc là đi chơi với bạn bè này, để có thể gọi là tăng thêm, ờ, những cái kỹ năng, a, sống, những cái, a, cái que nè, đó.
Đúng, đúng, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi, rõ rõ ràng đi ra đi ra làm á là cần kỹ năng sống rất nhiều, đúng hông? Chứ đâu phải sách vở đâu. Ừm, nên mình nghĩ, ừm, cái điều đó cũng có khi lại giúp cho học sinh có niềm vui khi mà đi học. Ừm, nghĩa là cái lượng vừa đủ thời gian này nó sẽ bù đắp, à, cho cái lượng ờ, cái việc đi học nó stress bao nhiêu, ừm. Mình nghĩ như vậy. Ừm, cám ơn bạn vì chia sẻ của bạn, <chuckles> ừm, mình cũng cảm ơn. Bye bye bạn, bye bye.
Đúng rồi. Đúng rồi. À. Ừm, thì qua qua cuộc nói chuyện này thì mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Ừm, mình cũng thế, cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Bye bye bạn.

Ừm, mình thấy mình thấy, ơ, cái, ơ, quan điểm vừa rồi bạn cũng khá là đúng. Hồi xưa đi học thì mình cũng cảm thấy rằng là, kiểu, trên trường, trên lớp ấy, thì hồi đấy là vẫn áp dụng cái cách dạy, à, kiểu, một chiều ấy, tức là thầy thì giảng, còn trò thì chép. Đó, thì và nó
Ừm. Ừm. Đúng, đúng rồi. Chính xác, chính xác, chính xác. Đúng rồi, bạn nói cái từ một chiều á là hoàn toàn đúng luôn á. Nếu mà học trò mà hỏi nhiều quá là á hả bị cọc, thầy cô bị khó chịu, rồi không ưa học sinh đó cũng có nha, có rất nhiều trường hợp như vậy luôn á.
Đúng rồi và, kiểu, nó nó nó Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi và mình mình nghĩ là do do cái việc, ờ, m mình nghĩ là do cái, ưm, cũng dẫn đến cái việc, à, hậu quả là nó khiến cho đúng rồi, kiểu, không dám hỏi. Và nó khiến cho học sinh, kiểu, là bị, ờ, thụ động này và không, ờ, không có được cái kỹ năng, gọi là, tương tác hay là phản biện.
Dẫn đến cái tâm lý á là không có, ưm, ừm, dám hỏi, ừm. Ừm. Ừm. Hông có, không không có kỹ năng, một cái vấn đề gì đó, ờ, không có kỹ năng phản biện khi mà giáo viên đưa ra một cái lập luận nó, ờ, chưa hoàn toàn thuyết phục, ừm, thông tin nó chưa đầy đủ á, thì kiến thức nó đi một chiều. Đôi khi nó có sai mà không được kiểm chứng lại được luôn, kiểu vậy. Một cái nó cũng hình thành một cái tâm lý ức chế, ờ, cảm thấy, a, hông có thích, ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Và mình cũng nghĩ là do, kiểu, cái lượng lượng, à, thông tin, à, học ấy, lượng kiến thức cũng quá nhiều ấy. Thế nên là dẫn đến việc là học học sinh, a, không có đủ, gọi là, thời gian để, à, ờ, học hiểu bài, thế nên là dẫn đến cái việc, gọi là, học vẹt và học đề thi thay vì hiểu bản chất và nó và nó cũng rất là dễ đúng rồi.
Kênh Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, học chỉ để lấy điểm thôi, chứ hông đúng rồi. Mình nghĩ thì nếu ngửi nếu mà khách quan mà nghĩ á thì giáo viên cũng bị áp lực về cái vấn đề đó nữa. Có nghĩa là họ cũng phải chạy, à, chạy theo giáo án, chạy cháy giáo án, chạy vượt giáo án để mà không bị trễ so với quy định, dẫn đến là á hả, cả hai bên đều cùng chạy, nhưng mà cái kết quả, ừm, ừm, đạt được cuối cùng á nó lại hông có bao nhiêu cả.